Sì, perché c'è un un un incremento di decu di comunica un tipo di comunicazione, ma tu totalmen cioè ancora più superficiale, quindi, mhmm, e
Quindi ci sono tanti mezzi di comunicazione, però il modo più sbagliato di utilizzarli
Sì. Sì, sì, sì, sì. Ehm, insomma ne va anche della crescita personale dell'individuo. Io parlo con delle persone della mia età che sembra che abbiano, non lo so, 15 anni a volte, su certi temi veramente non non hanno pensiero critico e non han si sono mai anche fatti certe domande, no?
E non mhmm, beh probabilmente perché anche non non fanno introspezione, quindi non non parlano a me capita tantissime volte ie io mhmm, parlare con me stessa, nel senso, la anche il dialogo interiore è importante.
Eh, certo, eh. Ehm Qua quanto m'annoio anche, ormai mi sono venuto a noia guarda. <chuckles> Eh. Ci sta.
<chuckles> Forse forse nel mio caso anche troppo, perc poi ogni tanto dico: "Mamma mia, Alice basta."
Eh forse quando poi uno è per quello che fa bene uscire, no, come tornavamo prima <chuckles>
Eh, almeno uno stacca il cervello perché anche quello, pensare troppo
Sì. Mhmm, essere con mhmm, confinati ai propri pensieri tutto il giorno è abbastanza deleterio anche quello dopo, alla lunga.
sì, sì, bisogna provare per tutto la giusta misura. Cum grano salis come dicevano gli antichi.
Eh. Esatto, esatto, esatto. Ehm, sì, questa è una cosa comunque che che ande è vero, parlavo che proprio anche culturale. Una ragazza che lavorava con me, israeliana, mi diceva che loro, praticamente chiunque, ehm, uhm, da già da ragazzi vanno da e che ce l'hanno lo psicologo, o comunque è proprio una cosa proprio standard, ecco.
Ce l'hanno, ce l'hanno; è è una cosa ottima secondo me. E e s ed essendo standard non viene vista come una cosa strana.
Esatto, no, come vai dal dentista vai là, sì, semplice, simple as that.
Esatto, è un'altra parte del corpo da curare. Va bene Giacomo, ti ringrazio per l'interessante chiacchierata e ti auguro buona serata.
Eh sì, eh sì.

Mhmm, inganna anche gli ormoni che sono quelli stabilizzatori del dell'umore, quindi tipo la serotonina...
Sì. Assolutamente, assolutamente. Vitamina D, serotonina. Ehm, io ieri per esempio sono andato un po' al mare, anche se devo dire era caldo, ma poi dopo là si stava era bello ventilato, ehm...
Sì, e anche quello, sicuramente, aiuta, certo. Quindi, s uscire, non stare non stare chiusi in casa, perché chiusi in casa, secondo me, è deleterio. Alla fine, pensi, pensi troppo, ti sembra di non di non agire, di non essere produttivo, di non fare niente. Alla fine, è un è un circolo vizioso, ti carichi di ansia ancora di più.
Sì, ogni tanto almeno cerco di andare un paio di volte la settimana. Sì. Sì, sì, sì. Vero. Vero, vero. Co ehm ca casa indoor sono, sono letali. E io non, ad esempio non vado in palestra, però faccio magari delle corsette soprattutto, dipende poi come st co
Sì. Ah no, ma qualsiasi attività va bene, io ho detto palestra tanto per per sfogarsi fisicamente anche tramite quello sentirsi bene, però anche una passeggiata in bici, cioè una corsa in bicicletta, una passeggiata col cane.
Sì. Ah-ha. Sì, bella anche la bici. Sì, sì, molto bella anche la bici devo dire, anche perché sì c'è il ven
Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa va bene. Poi io sono molto meteoropatica, quindi quando inizio a vedere le giornate allungarsi l la luce io mi sento mentalmente subito meglio rispetto non s
Ah. Ah-ah-ah-ah. Anch'i Ah. Sì, sì, anch'io vivo l'in l'inverno è più un letargo, sì.
Allora, a me piace l'inverno perché amo il freddo. Io soffro il caldo, però, l'i l'idea che alle 4 e mezza mi diventi già buio mi viene, veramente, un'ansia.
Anch'io. È tosta. È tosta, è tosta. Io ho vissuto tanti anni in nord Europa e anch'io, pur piacendomi devo dire la pioggia e il freddo, cioè quando poi non vedi la luce del sole dopo un tot, è tosta, eh.
È terribile. L'unica cosa che salva il nord Europa è la neve. Se c'è la neve, alla fine, sembra sempre tutto luminoso, quindi, un po', questa sensazione me la me la spezza. Però, il il buio che arriva, a un certo punto, alle 4 e mezzo, 5 del pomeriggio, è una cosa che mi fa pensare che sia già finita la giornata. Cioè, il tempo.
<chuckles> Eh-eh, eh, vero. Vero. Sì, perché poi ti ti alzi con il la notte, se vai a lavorare presto, esci da lavoro ehm, è già notte, e quindi.
Poi magari se ti capita la giornata uggiosa, brutta, scura, ti sembra di stare al buio tutto il giorno.

Sì, sì, sì, sì, è così, è così. E poi, quello che mi dà la la corsa, che ad esempio, non mi dà qualsi qual qualsia ehm, la maggio sì, la maggior parte degli sport non mi dà, è l'endorfina che mi lascia alla fine dello sforzo. Non so com'è la palestra perché a riguardo.
Un'altra cosa? Sì, è la è la stessa cosa. Io vedo che quando poi alla fine salto, magari, una giornata, o non ci vado, mi manca proprio, perché sembra che non faccia nulla e dici: "Vabbè, ma che cosa può fare?" Anche 1 ora, ti cambia completamente la giornata, hai proprio un un modo di affrontare le cose poi diverso.
Eh, eh. Ah-ah. Okay. Ah-ah ah-ah. Sì.
E quasi sempre, poi è correlato anche a mangiare meglio, perché tendi vabbè, posso poi allenarmi e non non mangiare, quindi, tendi anche a non lasciarti andare, sul fatto di non mangiare e quindi alla fine
Eh sì, è vero, è vero. Ehm È vero, è vero, è vero. Io c'ho avuto anc dei periodi, scusami, di junk food ehm, di junk food perché appunto uno stava in casa mezzo depresso, e mangiava lo schifo. Era un po' un
Vai, vai. Eh sì, perché poi in casa se ce li hai, ehm, io tendo a non averle neanche di modo da non avere la tentazione, però
Sì. Sì no, no, infatti non bisogna comprarle. Però magari vai fuori, ti fai l'hamburger piuttosto che la pizza.
Eh, vabbè sai, l'hamburger, alla fine è ancora l'hamburger, pizza se è 1 volta alla settimana sono ancora sani. Però a volte ricevo la domanda: "Ma perché mangi stai attenta a quello che mangi?" Fa: "Non vuoi ingrassare?" Ma non è soltanto questione di ingrassare, proprio che, poi quando inizi a mangiare pulito e ad allenarti, senti che magari m n sgarri 1 volta, e anche soltanto a livello digestivo
Sì, se non mai magari s sì, sì, sì, sì, non vai al fast food. Mh-mh. Sì. Sì, è vero, è vero. Sì, sì, sì.
ti infastidisce. Quindi secondo me, poi tutto va a concorrere al al fatto di sentirsi bene o male.
Assolutamente, poi sei più in botta, hai meno energia, quando mangi lo schifo, piuttosto che quando mangi bene.
Ah sì, io poi quando vado mi mi viene un abbiocco postprandiale pazzesco, che poi non sono non sono produttiva. E un'altra cosa che che sottovalutiamo grandemente, è proprio il il bilancio giornaliero dell'energia. A volte siamo siamo scarichi, e non non capiamo perché, perché magari ci siamo appesantiti, o non abbiamo cognizione di quello che im immettiamo nel nostro corpo.
Eh. Eh. È così, è così. Io Mh. Eh. Vero.

N ehm, magari la mangio, ma no il pomeriggio, io di solito mangio poco, veramente poco, perché, mhmm, m almeno rimango un po' più attivo. <sucks teeth> E quindi se mi faccio
Okay. E vabbè fai digiuno intermittente fino a domani mattina e domani anche la la tua mente si resetta.
Eh. E ts te lo fai ogni tanto il digiuno intermittente? Mh-mh.
Sì, sì, sì, sì, sì. Se se si riesce, ehm, ti ti pulisce sicuramente
Eh, m'è capitato anche a me di farlo. N non mi riesce neanche difficile se ti devo dire la verità. Mh.
No, no neanche a me, perché poi quando appunto se se ho periodi di di ansia un po' così a me la prima cosa che si chiude è lo stomaco.
Ah-ah. Eh, eh, eh, anche a me mi si chiude subito lo stomaco quando c'ho troppi pensieri, quindi la fame è la prima ad andare Mangiano il triplo, eh, sì, sì. La mia ragazza è una di queste, sì. <chuckles> Sì, sì.
Ah. Invece di contro ci sono persone che quando sono nervose mangiano di più. Io non so come fanno, io veramente mi mi mi viene quasi la nausea. Io proprio zero, lo stomaco mi si chiude all'istante.
Sì, sì, sì, sì, anch'io. Al p primo se sintomo è quello. Fatti il problema poi dopo è opposto, che magari non mangi abbastanza. Mh.
Eh, esatto, che in realtà dicono che bisognerebbe, per attivare il metabolismo, fare tanti piccoli pasti e mangiare anche quando non si ha fame. Però poi qua quando vai a sentire tutte queste tutte queste rules, tutte queste regole, poi dici: "Do dov'è che alla fine sta" esatto.
Ah. Ah, ah, ah. Sì immagino, non ce la farei mai. Ognuno c'ha la sua. Sì, sì, sì. Mah, uno secondo me deve da' un po' retta al proprio corpo, a meno che non sia, ecco, una situazione di devasto totale, che allora sì, ti devi dare una regolata.
Ci si affida a qualcun altro.

Quindi diciamo che te dalla mattina alla sera c'hai robe da fare, insomma, sei sempre in pista.
Mh, sì, perché poi io sono una che non ama neanche avere qualcuno che le sistemi casa, quindi banalmente anche solo mentre faccio quello, mhmm, mi as mi ascolto un paio di capitoli. Mhmm, quindi sì, no, cose da fare ce ne sono sempre, cose da fare io infatti quan ogni tanto quando dico: "Cavoli, c'è gente che dice mi annoio, non c'ho niente da fare, mamma mia!" Io vorrei giornate di 48 ore. Perché poi ci sare ci sarebbero anche altre cose che mi piacerebbe fare, e dico: "Quando le faccio?"
Eh, eh. Eh! Certo. Eh, eh. Quello è buono, sì. Eh sì, sì, quando ci sta a casa <chuckles> <chuckles> A volte sì, sì. Eh sì, sì. Poi quando si sta non so se te abiti da stai da sola, ma quando anche uno sta da solo, se anch'io in effetti a casa c'è sempre qualcosa da fare. Io già guardavo prima la pila dei degli dei cenci da lavare, mamma mia! Devo fare delle lavatrici.
Sì. Eh! Eh. E poi e poi ogni tanto ti devi anche riposare perché ogni tanto dico: "Mamma mia, devo anche devi anche dormire un po' perché sennò poi vi vai in burnout." Quindi che va male sia per il corpo che per la mente, visto che adesso c'è questo questo focus molto forte sulla salute mentale che va anche bene, eh.
Eh sì. Sì. Esatto, esatto. Sì. Sì, sì, sì, per carità, ci cre ci mancherebbe, soprattutto visto anche dal punto di vista, ne parlavo con una ragazza l'altro giorno, dei maschietti che hanno sempre ignorato questo lato qua.
Ah, per gli uomini secondo me è ancora un tabù sì, molto forte. Molto forte, mhmm, io tutt'oggi lotto con alcuni dei miei amici che dicono: "No, io non ci credo". Però alla fine gli dico: "Ma prendila come una persona esterna alla tua vita con cui puoi conversare senza ripercussioni." Perché, almeno per quanto mi riguarda, tante volte il mio la mia remora nel parlare di certe cose e dire: "Okay, io adesso mi confido, poi magari alla prossima discussione tu lo usi contro di me oppure lo vai a dire a tizio e caio". Fantastico, una persona che non lo fa per il segreto professionale, che non non non litigherà con te, quindi non ti tirerà fuori queste cose e oltretutto ti può dare anche gli strumenti per una migliore gestione. Alla fine che cosa si ha perdere?
Sì, sì, è difficile ancora tutto oggi, sì. Mh, mh, mh. Ah-ah. Sì, sì. Mh, mh, mh. Sì. Eh, eh, eh. Eh sì. Eh, la usi contro di me. Eh. Eh, eh, eh. Sì, sì. Sì. Sì. Sì, sì, no, no, infatti sì, farebbe molto bene probabilmente anche a me, chissà un giorno. Però ne
Anche se uno non ci crede tu dici: "Vabbè mi sono fatto una chiacchierata, non la devo prendere dal punto di vista terapeutico, mi sono fatto una chiacchierata. Poi magari mi rendo conto che"
Sì. Sì. Sì.